Mhm, also, im Prinzip einfach so bisschen so 'n bisschen klein machen, so 'n bisschen aufteilen, damit das nicht
Also, ein einen Terminplan machen, dass es nicht jeden Tag sein muss, weil man kann ja nicht jeden Tag so was machen und sonst wird's 'n bisschen öde, auf jeden Fall sagen, aber einfach, also, dass man sagt: „Zweimal die Woche mache ich das an dies und jenen Tag“ und dann kann man sich die anderen Aktivitäten, äh, dementsprechend dann einteilen. So wäre das voll vielleicht die Idee?
Das wäre auf jeden Fall 'ne Idee. Ich erinnere mich grade dran, ähm, wir hatten mal 'n kleinen Aufräumplan gemacht. Ähm, der Aufräumplan ging dann dazu, dass man jeden Tag 'ne Kleinigkeit macht und dass dann am sozusagen im Verlauf der Woche alles einmal sauber gemacht wurde. Ich fand das eigentlich, äh, sehr gut. Ich weiß nicht, wieso damit ja, wir damit aufgehört haben. Ähm, hatte bestimmt irgend 'n Grund, aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall etwas, was ich, äh, e einfach wieder einführen könnte, weil das war sehr angenehm. Dann war's sauber und man <chuckles> war zufrieden und es hat sich nicht gestapelt auf jeden Fall. Das ist 'n das ist 'n guter Hinweis, ja.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Hm. Ja, genau ma man kann auch wenn nicht jeden Tag, jeden anderen Tag. Dann dann hat man immer einen Tag, wo man 'n bisschen frei hat. Jeden Morgen mache ich das und mein Mann macht das auch. Ist nur 'n so ein Tipp. Das hat mir, ähm ich und 'n paar Bekannten auch geholfen, äh, beim Saubermachen habe ich das praktiziert und seitdem staut sich nichts mehr auf. Aber ne, ähm, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Es war jeden Fall sehr informativ und ich ich bedanke mich auch für die Ehrlichkeit an dem Gespräch, ähm, weil man lernt immer Neues dazu. Ich hoffe, ich konnte 'n paar interessante Tipps geben, äh, diesbezüglich. Und, ja, ansonsten sage ich danke für's schönes Gespräch und wir sehen uns beim nächsten. Und einen schönen Tag noch.
Schön. Danke sehr. Das hat mir tatsächlich geholfen. Ja, vielen Dank. War sehr angenehm.
Mhm, danke. Tschüs.
Tschüs.